Mhm, ja klar, also, völlig nachvollziehbar. Ähm, ja, also, diese diese Sicherheit des Jobs, das ist ja grade in den letzten Jahren in ganz vielen Branchen, ähm, ja ist die Angst da größer geworden. Wie sicher ist mein Job noch? Gerade, du hast es gesagt, durch KI, äh, haben da sicherlich ganz viele diese Sorgen, also, da bist du, glaube ich, absolut nicht allein. Ähm
Genau.
ja, also ich, ähm ich weiß nicht, wie wie das jetzt bei dir, äh, ist, also du, äh, arbeitest im 'n I IT-Unternehmen jetzt im Moment
Mhm, genau.
hast du gesagt, ja. Ähm ich weiß nicht, aber wie ist das bei deinen Kollegen oder hast du mal mit deinem Chef gesprochen? Wie sind teilen die diese Sorgen so oder wurde dir da irgendwas versprochen, wo du glaubst, das können die vielleicht nicht halten oder wie sieht das da aus?
Ja, also, auf der einen Seite, wenn manchmal so von den, hm, Kollegen ausgeht ich meine, da sind verschiedene Meinungen, denke ich. Also, es gibt immer die eine Fraktion, die so 'n bisschen darüber spricht, dass sie sagen: „Ja, also, das, äh, ist natürlich nur 'n Tool die KI und im Endeffekt wird sie einen nicht ersetzen, weil so tief können sie dann doch noch nicht die ganzen Sachen implementieren, wie man das immer so behauptet“ und, ähm, auf der anderen Seite gibt's halt natürlich die Fraktion, die dann sagt: „Okay, ähm, ich meine, man hat ja jetzt gesehen, in den letzten Jahren hat sie sich halt echt sehr schnell immer schön stetig verbessert und wenn's halt so weitergeht, dann sieht das halt in den nächsten 5 bis 10 Jahren dann auch irgendwie nicht so gut aus.“ Und dann gibt's wieder 'ne andere Fraktion, die sagt: „Ja, das ist wie damals so zum Beispiel mit dem Fließband, das wird sich alles irgendwie weiterentwickeln und man braucht dann doch gar nicht so Angst haben davor.” Aber auf der anderen Seite ich meine, man sieht's ja irgendwie 'n bisschen auch, glaube ich, so an der deutschen Wirtschaft, würde ich mal sagen, also, da sieht's jetzt ja auch nicht ganz so prickelnd aus und ja, ich meine, auch die ganzen großen Konzerne entlassen immer mehr Leute, und auch wenn man mal weggeht von Deutschland und der EU, da sieht man ja auch, dass irgendwie, na ja, der Trend eher dahin geht, dass die großen Firmen halt Leute, vor allem auch IT-Unternehmen ja auch, Leute entlassen und sagen: „Brauchen wir nicht, also haben wir haben ja KI und die, äh, Hälfte kann bleiben, die andere Hälfte muss gehen”, und die KI ents ersetzt dann die Hälfte, die gehen musste.
Mhm. Okay, krass. Also das, äh muss ich sagen, war mir jetzt selber gar nicht so bewusst, dass das sogar in der Branche so, ähm so zu krass ist. Also, ist das denn wirklich so, dass also, nutzt ihr selber viel KI auch bei der Arbeit oder und ist das so, dass du sagen würdest, da ist viel, was ihr was, äh, euer Job beinhaltet kann die KI tatsächlich selber machen?